Nossa, incrível. É porque as pessoas colocam lá justamente pra alguém pegar mesmo, né? Essas 2
Como? Sim, sim, às vezes, não tá cabendo mais ali ou você compra outra coisa e, é bom quando
Isso. Achei uma mesinha também diferente, e o proprietário deixou um espelho em cima dessa mesinha, eu botei do lado da lare lareira e coloquei as madeiras da lareira. Ficou a coisa mais linda, com aquele espinho que a gente usa pra tocar fogo, né, uma senhora que aluga quarto ela falou para mim assim: "Olha, tem uns pregos que a gente chama, que esses pregos são alegria do senhorio".
Aham. Hã. Que lindo. Imagino! Aham. Ó meu Deus. <laughs>
<laughs>
Por quê? Conta pra mim, por que que é a alegria dele? <laughs>
Não, não marca a parede, ele é bem fininho.
Meu Deus aí você não precisa tipo assim, tirou depois, não precisa dar um retoque?
Não precisa nada, menina. Bom, quase que eu transformo em um piruliteiro, de tanto que eu pendurei
<gasps> <laughs>